Oo, sobrang totoo niyan ah, lagi parang araw-araw nararanasan natin yan. Ah, meron ka na rin bang mga anak?
Iba. Tama. Meron akong isang anak, 1 pa lang naman siya.
Ayan. Ayan, nakakatuwa.
Pero nagiging makakalimutin na ako.
Oo, ganyan talaga part yan, 'no? Tapos katulad nga nung nabanggit ko, ah, dahil naglilista ako, ah, alam ko na kung ano yung mga ganap ko kinabukasan. Kasi, um, kung ikaw tama ka pag gising ko, um, siyempre gag magkakape ako tapos, pagkatapos kung magkape, magsasaing na agad ako, kasi naka-rice cooker naman. Habang naluluto yun o habang hinihintay, lilinisin ko na yung lababo, kasi minsan hindi ko na natatapos ng gabi kaya ka pagkagising ko dun nalang ako, um, nagliligpit sa lababo at ng mga hugasin. Sa mga bata naman pag nag-aaral, di ba?
Kahit Oo, pag Oo. Oo. Mm. Oo. Ah. Mm. Oo. Sabagay. Oo, tama. Sabagay nama
Ayun. Mad Mm, sorry, paumanhin.
Pag oo ayos lang, sabagay pag ano ka, naka-rice cooker ka, puwede mong hayaan lang muna dun sa tabi, kaysa sa naka-stove. Di ba?